Est-ce que tu peux me raconter une expérience de concert inoubliable?
Ah ouais, il y en a un en particulier, enfin, il y en a plusieurs, mais un en particulier qui a été heu, assez inoubliable heu, quand même et pour plusieurs heu, raisons en fait <chuckles>
Ouais. Dis-moi, c'était concert de qui déjà?
Heu alors, <clears throat> bah c'était une première pour moi parce que c'était, heu, c'était un concert en plein air déjà. Donc, déjà, il faut que je pose le le lieu qui était quand même assez heu, fantastique. Heu, c'était quand, heu, quand j'habitais à Melbourne, heu, donc j'ai j'ai vécu en en Australie un un un petit moment, plusieurs années. Et heu, il y a un heu
Ah, cool. OK.
un espèce d'amphithéâtre heu, qui s'appelle le le Sidney Myer Music Bowl, et qui est en fait, heu, un dôme comme ça qui fait face à une colline d'herbes
D'accord. Mmh.
et heu, donc le le concept est vraiment génial parce que, bon, il faut qu'il fasse beau, c'est sûr. Donc c'était, heu, heu, c'était fin de c'était fin de l'été, heu, pour moi, donc c'était hem, c'était impeccable. Et en fait, tu peux venir avec ta couverture de pique-nique et t'installer sur la colline pour regarder le concert. Et alors, le concert en, heu, en lui-même, en fait, c'était, heu, bah, c'était l'orchestre philharmonique de de Melbourne, mais qui jouait sous la direction d'un, heu, ah et bien sûr, j'ai oublié son nom. Heu, c'est un chef d'orchestre heu, Japonais qui a composé toutes les musiques des studios Ghibli, si tu connais?
<chuckles> Mmh. Mince. Ah! Ouais d'accord, trop bien.
Ouais, donc heu, et ben en fait ce qui était heu, ce qui était génial, il y avait plusieurs trucs, c'est que heu, bah on était heu, allongés sur l'herbe
et du coup tu es sur la colline qui est, hem, qui surplombe en fait heu, le le dôme, c'est ça?
sur l'herbe Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tout le monde
OK. Et du coup tu as pas besoin d'acheter de place, ou si?
Heu, <clears throat> non, tu as juste une entrée en fait et toutes les places sont à peu près les mêmes. Après tu as des gens heu, qui, heu, il y a des places assises juste à côté de la scène heu, en bas, mais heu, tu as tu en as pas beaucoup quoi. Tu dois en avoir heu, 50, un truc comme ça.
Ah OK. D'accord OK. OK.
Et et tout le reste, heu, est sur la la colline et en fait, tu t'installes où tu veux. Donc, tu as un petit peu cette liberté, tu paies juste ton heu, ton billet d'entrée pour heu, pour t'asseoir sur l'herbe et, heu, mais ce en fait c'était encore mieux allongé, donc tout le monde était allongé.
Ouais, c'est quand même incroyable comme concept.
Ouais, ouais, ouais. Et surtout que le heu, le fait que heu, bah comme c'est en pente, heu, si tu as quelqu'un devant toi, bon bien sûr, il faut qu'il soit allongé aussi. Heu, eh bah tu vois quand même la scène et tu vois ce qui se passe.
Mmh. Ouais, d'accord, je vois. Oui, tu es pas, heu, il faut pas que tu viennes, heu, 3 heures avant pour être sûr d'avoir la bonne place, et cetera. Heu, tu peux être un petit peu n'importe où et tu vois tout, quoi.
Mmh. Ouais, voilà. Non, ça sert à rien de venir, heu, effectivement, heu, à à l'avance. Et, heu, et puis, en plus, il y avait des, hem, ce qui était vachement cool, c'est qu'il y avait des des grands écrans géants où il passait, en fait, des extraits du, heu, bah, du dessin animé, heu, qu'ils étaient en train de jouer. <chuckles>
Mmh. Ah, trop bien. Ah ouais, mais ça devait être incroyable!
Mmh, et heu, et donc, on a eu heu, alors c'était ah, bah et oui! Alors, c'est ça que je voulais dire aussi, c'était aussi assez, heu, assez cool parce que c'était le dernier concert avant les les confinements, heu, du du Covid. <chuckles>
C'était il y a longtemps? Ah! OK. OK, donc c'était il y a quelques années et heu, et ça tombait bien, quoi.
Ouais, ouais ouais, voilà. C'était les vraiment, je crois, que c'était le dernier, heu, le dernier grand rassemblement de de foule que j'avais fait avant les a avant les confinements. Et heu
<clicks tongue> Du coup, il y avait un confinement aussi en Australie?
Ouais, et c'était un des plus longs, heu, derrière, hem, la Chine et l'Argentine aussi. Un des plus longs, un des plus sévères aussi, heu. Il y avait des des gens en fait, qui, heu tu pouvais te prendre une amende, heu, si tu étais dehors, mais tu avais le droit de sortir acheter un café. C'est une espèce de culture du café à à Melbourne, particulièrement. Donc les gens pouvaient sortir, aller dans leur café, hem, local, et puis il y avait une petite fenêtre, enfin, tout était arrangé, heu, Covid, heu
Ah! Oui. Ah! Oui. Mmh. Ah ouais, pour éviter les contacts, ouais.
pour éviter les contacts, exactement. Et tu pouvais aller, heu, donc acheter ton café, sauf qu'il y avait des gens, heu, en fait, il y a des gens qui se sont filmés et qui se sont fait arrêter par la police et la police ouvrait les gobelets et voir s'il y avait du café à l'intérieur des, heu, des des tasses, parce qu'il y a des gens qui sortaient avec des tasses vides juste pour prendre l'air. <laughs>
<laughs> Ah oui, donc tu avais le droit d'acheter du café, mais par contre, prendre l'air, c'était pas possible, quoi.
C'était, voilà, ouais. C'est-à-dire, heu, il fallait fallait sortir, prendre ton croif ton café et rentrer tout de suite chez toi. <chuckles>
Et ouais, mais c'est fou. Mais du coup, ça ça donne à ce concert, heu, vraiment, heu, un aspect, heu, aussi, heu, inoubliable. Bon, déjà, ce que tu as vu, c'est incroyable, mais, heu, mais parce que je pense que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait, heu, avant le confinement quoi. <chuckles> C'est des choses qui marquent, quoi.
Ouais. Ouais, ouais ouais. C'était c'était un un autre monde, une autre vie. <chuckles>
Ouais, la dernière soirée ou le dernier concert avant le confinement, enfin c'est vraiment un truc, heu, enfin hyper marquant.
Ouais, ouais, ouais, ouais et et c'est vrai que c
Et du coup, heu, tu te souviens, heu, il y avait vraiment beaucoup de monde du coup sur cette colline-là?
Ah oui, finalement, il y avait pas mal de fans de Studio Ghibli <chuckles> à Melbourne, parce qu'il y avait énormément de monde. Et, heu, je pense qu'il y avait aussi, heu, bah, tous les les habitués de de musique classique, parce que bon c'était quand même un orchestre avec, heu heu, violon et et tout ça, donc c'était on était plus dans le registre du du classique, heu, classique un petit peu moderne, on va dire, mais quand même quand même classique. Et il y avait é il y avait vraiment il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi, mmh.
Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu, heu, un moment en particulier, un imprévu ou tout s'est déroulé comme prévu? Est-ce qu’il y a pas eu, heu, d'invité surprise, ou une panne, ou je sais pas, ou quelqu'un qui dit un truc à un moment, heu?
Alors il y a pas eu, heu, il y a pas eu de, heu, d'invités surprise, ou alors de, hem, heu, de de panne ou quoi que ce soit, mais il y a eu, heu, c'est marrant: j'ai refait un un autre concert exactement, heu, au même endroit. Heu, et ça, c'était, heu, plusieurs années avant, ça devait être 3-4 ans avant et j'ai pu voir, heu, Lenny Kravitz.
OK, trop bien. Mmh. Trop bien.
Donc, heu, voilà, star, star quand même assez internationale. Au même endroit. Ouais, ouais, ouais. Et, heu, et il y a, là, par contre il y a un truc, heu, assez, heu pas exceptionnel, mais disons ouais si quand même un petit peu quoi, heu, mais, heu, assez inattendu, heu, qui s'est passé.
Au même endroit? Ouais, dis-moi. <chuckles>
Alors, <chuckles> en fait, bah, on on imagine le même concept et là on était en plein été, donc là il faisait vraiment, heu, il faisait vraiment chaud. Donc on était, heu, on était sur le même, heu sur la même colline, Mais, heu, sauf que bon, au lieu d'être, heu, bien allongés par terre, heu, on avait commencé assis, puis après on avait fini debout, hein. C'est de la musique qui bouge un petit peu plus quand même. Et à un moment alors déjà au début, heu, il s'est un petit peu excusé parce que ça faisait, je crois, plus de ans qu'il était pas venu en tournée en en Australie. C'est pas des, heu en fait, l'Australie, c'est un c'est tellement isolé que, heu, il y a pas beaucoup de grands groupes qui viennent. Justement à cause de la, heu, de la distance. Parce que, bah, il y a toujours tellement de matériel à emmener dans ces grandes tournées mondiales que, heu
Très chaud. Mmh mh. OK. Bah, oui, c'est vrai, ouais. La distance. Ah ouais, c'est in infernal.
Heu ouais, c'est c'est c'est beaucoup de logistique et beaucoup d'argent. Donc c'est pas des c'est en général, c'est des grands événements quand il y a des stars internationales qui qui viennent comme ça. Et heu, bah, là, il y avait pas mal de monde aussi. Et à un moment, et bah, en fait, hem, il était en train de chanter avec sa guitare. Alors, me demande pas quel morceau parce que j'ai oublié, mais, heu, il s'est mis à descendre. Et en fait, il est parti dans la pelouse et il s'est mis à marcher par terre, heu, dans la pelouse et à monter sur la colline. Donc, heu, <sucks teeth> donc c'était quand même assez cool et il y avait pas il y avait du monde, mais c'était pas, heu, c'était pas 10000 personnes, quoi. Heu, c'était quand même assez, hem
<laughs> OK. Incroyable D'accord. Intimiste?
assez intimiste. Voilà, c'est le mot. Et heu, et donc, on a pu le voir quand même d'assez près. Je dois peut-être même avoir, heu, dans mon téléphone, une vidéo de Lenny Kravitz, heu, en train de de marcher avec sa guitare, heu, sur, heu, sur la pelouse, pas loin de moi, ouais. Il devait être à dix mètres ou un truc comme ça. <chuckles>
Mais c'est incroyable parce que du coup, comment c comment c'est géré au niveau du son et cetera?
Et alors il avait, heu, il avait un micro, heu, un micro casque, heu, pour la voix. Et pour, heu, pour les guitares, en fait donc moi, je fais un petit peu de guitare. Et, heu, maintenant tu peux avoir des, hem
Mmh mh.
heu, bon, faut que ce soit une, heu, c'était une, heu, c'était guitare, heu, électroacoustique. Hem, et tu peux brancher là où normalement tu branches tes guitares sur un ampli, juste un émetteur.
OK. Mmh.
Il va émettre le son de la guitare directement sur les enceintes qui sont sur scène. Et ça, c'est quand même assez génial, quoi. Ouais, mmh.
D'accord. Bah, oui parce que du coup et le gars peut bouger, heu et mais du coup, heu, vous aviez que le son des enceintes de la scène et du coup elle est assez loin cette colline? Enfin en fait j'arrive pas à comprendre comment comment nive niveau son, ça peut être cool en fait?
Non. Elle est, heu, elle est très, très proche. En fait, c'est, hem, tu vas avoir, heu, il faut imaginer une scène. Je vais essayer de décrire, heu, <chuckles> l'endroit du du mieux que je peux a avec mes avec mes mots. Donc, tu imagines une scène et, heu, qui est face à toi.
Ah OK. <chuckles> Ouais. Ouais.
Et au-dessus de cette scène, il va y avoir un toit en, hem, un peu en pyramide, heu, ouverte mais arrondie. Il faut se représenter, heu est-ce que tu vois l'opéra de Sydney?
<laughs> Ouais.
Ouais, donc tu vois, tu as des, heu, heu, tu as des courbes comme ça qui montent et qui se rejoignent qui se rejoignent en pointe. Et tu imagines ça, donc et heu, fermé derrière mais ouvert devant, ce qui fait que le son rebondit à l'intérieur et est renvoyé et donc, face à cette scène, tu as une petite colline, enfin en pente. En fait, tu as une, heu, tu as toute une, heu, mmh, toute une partie de terre, heu, qui fait face à cette colline et qui monte et qui fait comme un amphithéâtre naturel, donc
Oui, oui, oui, je vois. Mmh. Ouais. Ouais, mais, en fait, moi j moi je pensais vraiment à une montagne. Ouais. Mais c'est vrai que tu l'as dit au début tu l'as dit au début que c'était type amphithéâtre mais du coup, je sais pas pourquoi, moi j'ai imaginé un truc qui montait vachement haut, mais d'accord, je vois très bien du coup. <chuckles>
Ah une montagne, non, bah, non parce que c'est en ville. <laughs> Ouais, donc donc donc voilà, ouais, type type, heu, type amphithéâtre. Ce qui fait que le son rebondit en en plein en face de cette, heu, bah, de cette montée de terre de gazon, en fait, qu'il y a juste en face donc on prend vraiment le son en en pleine face comme ça. <chuckles>
Ah ouais, mais c'est génial et c'est très connu, heu, à à Melbourne, du coup?
Alors ouais, le le Sydney Myer Music Bowl, c'est, hem, c'est assez connu, hein. C'est une des, heu on peut pas vraiment appeler ça une salle de concert, mais des lieux de concert qui, heu, qui est assez, heu, anthologique. Mmh.
Mmh. Ah ben, j'irai j'irai regarder parce que, je trouve ça vraiment incroyable.
Ouais, ouais, et c'était, heu
Bah, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, heu, autre part. Est-ce que tu as tu as une idée, si ça existe autre part?
Alors, il y en a 1 à Los Angeles, heu, qui s’appelle je crois que ça s'appelle le Greek Theater. Heu, et qui est un petit peu pareil. Heu, il me semble que ça s'appelle comme ça.
OK. OK. Parce qu'en fait c'est c'est vraiment des des on peut pas appeler ça des salles de concert, mais c'est vraiment des scènes, qui ont été designées, heu, exprès pour ça, en fait?
Oui, voilà, c'est ça. Va y avoir <clears throat> un petit peu de, heu, heu c'est complètement, oui, c'est même complètement fait, heu, fait par la main de l'Homme, hein. Il y a pas de trucs, heu, naturels. On n'est pas dans le type amphithéâtre romain, forcément, parce que là, hem, heu, qui a été fait aussi par l'Homme. Et, il y avait une petite, heu, une petite base de de de collines à la base, hem. Faut faut faut avoir le l'architecture qui va avec, heu, au début. Mais, hem, ouais, il y en a un Los Angeles qui qui est, hem, qui est comme ça. Et je crois qu'il s'appelle le Greek quelque chose, ouais. Mmh. <chuckles>
<chuckles> Qui a été fait aussi par l'Homme. <chuckles> <laughs> Mmh. Mmh, ouais, d'accord. OK. Et, trop bien en tout cas, enfin, j'avais jamais entendu parler de de ce genre de enfin, on peut pas dire salle de concert du coup, mais, de scène, heu, un petit peu en plein air. Et, est-ce que, heu, c'est quelque chose que que tu aimes toi, d'habitude, heu, les concerts en plein air?
Ouais, ouais, ouais. Ben, j'avoue que, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, hein. D'ailleurs, j'en j'en j'en ai fait, heu <clears throat> bon, j'ai fait des petits concerts, heu, en encore plus intimistes, dans des petites salles. Heu, mais c'était des groupes qui étaient vraiment pas connus. Donc ça, c'était cool. Et heu, le seul point de référence, c'était mon 1er concert, où, là, c'était un petit peu n'importe quoi, parce que j'étais beaucoup plus jeune. C'était à Londres et j'ai été voir, heu, Cypress Hill, en concert. <chuckles> Donc, c'était une ambiance, heu, beaucoup plus différente. Non, c'était ah bah, non, à Londres. Heu, c'est c'était fran c'était forcément en intérieur. En plus c'était ça devait être en septembre ou en octobre. Il faisait un temps, heu, han! Il faisait un temps horrible, voilà. Et heu, et c'était pas du tout, la même, heu, c'était pas du tout la même foule et pas du tout la même ambiance! Mais, je me suis très, très bien amusé quand même!
Mmh OK. Ah! Cool! Ah, mais, c'était en plein air? <chuckles> Un temps merveilleux. <chuckles> <laughs> <chuckles> Ah oui! Bah cool! <chuckles> C'était autre chose que le concert, heu, avec l'orchestre, heu
Ah, bah, oui. Bah là on on il faut penser, heu, les les antipodes, heu, de l'orchestre, heu et la la petite musique de chambre, et l'orchestre philharmonique, hein. Là, c'était, hem, ouais, c'est c'était un peu n'importe quoi. Il s'est passé des trucs sur scène aussi, mais, heu, que je peux peut-être pas, heu <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> Ça marche, en je laisserai mon imagination, heu, deviner du coup! Et bah, merci, heu, merci à toi pour ce partage. En tout cas, c'était super intéressant. Merci à toi!
que je peux, peut-être peut-être pas dire. <chuckles> <chuckles> Voilà. <chuckles> Et bah, écoute, je t'en prie. C'était un plaisir de partager ça.